قُل لي بقى، إيه طريقتك الصحّية للتغذية، من غير ما تجوّع نفسك؟
هو دايمًا آآ في ناس الناس فاهمة موضوع التغذية غلط، وأنا شايف إن هو المفروض حاجات زي دي تت تبدأ الناس تد تدرسها. علشان طبعًا آآ ده مش مٌجرّد business أو مُجرّد مشروع، هو دي حاجة هتكمّل معاك طول عُمرك. أنك تكون فاهم التغذية الصح لجسمك واصلة إزاي. آآ أنا شايف إن أحسن نظام للس الإنسان يغذّي بيه نفسه، هو تنويع الأكل. اللي هو ينوّع أكل
إمم. آه. آه. طب قُل لي، إيه الفرق بين آآ حِمية، وبين نظام ب غذائي صحّي؟ وإزاي أفهم العبارة دي، بتاعة إن أنا ما اجوّعش بدون تَجويع؟
آه. هو طبعًا آآ في ناس، آآ، اللي بيبقى مثلًا وزنه زايد، أو لمّا اكون أنا وزني زايد، بيبقى عندنا مشاكل في الهرمونات. الهرمونات متعوّدة إن أنت بتاخد كميّة سكر معيّنة، وبتاكل كميّة أكل معيّنة، وبتحس باللذة من أكلات معيّنة. فبالتالي هو ممكن يكون فاهم غلط، اللي كلمة حِمية، اللي أنا أوقّف أكل، خلاص هاوقّف السكر، وهاوقّف ال الأكل عامةً، أوقّف الأكل اللي أنا باحبّه، م ما اكُلش.
إمم. صح. إمم. آه. أيوه، في ناس كتير بتقول كده. آه.
آه، وفي ناس كمان في ال في بعض الأماكن في الريف يعني أو ناس مثلًا، آآ مش مش مش بتلجأ لأماكن آآ معتمَدة كدراسة، بي بيبقى بالنسبة يقول لابنه مثلًا: "لأ، بطَّل أكل، كفاية أكل، قوم، قوم من قوم من على الطبلية مثلًا أو قوم من على الطرابيزة ما أنتاش واكل خلاص كده." عشان الولد مثلًا وصل لوزن صعب أو حاجة.
آه. آه. آه، م مليان كتير، آه.
آه فيقول له، فيبدأ يمنعه بالقوّة، اللي هو فطبعًا الولد بيبدأ يكره نفسه وبيبدأ تظهر فيه عُقَد ويكره الأكل أحيانًا، آآ لكن، طبعًا آآ من غير ما يجوع نفسه؛ اللي هو يقدر ياكل أكل صحّي، وفي نفس الوقت يساع يساعده على السيطرة على الهرمونات دي، وفي نفس الوقت برضو ما يزيدش في الوزن. زي طبعًا آه.
امم. طب قل لي كده، على على يوم يكون، إيه بتأكل، الصبح لحد بالليل؟ قل لي كده اليوم يمشي إزاي؟ يعني قل لي نظام سريعًا كده، من الصبح لبليل، حاجة كده نقدر ننفذها بسرعة، وتكون صحية.
أ أو هو ح آه، حاليًا، آآ الفترة دي، آآ أنا باحاول أزود وزني؛ لأن أنا خلاص نزلت وزني لوزن معيّن وكنت راضي بيه، وحاليًا عشان باتمرّن وكده وبالعب رياضة فبيبقى ليا أكل معيّن. آآ
امم. جميل، يعني في أكل صحّي، وما تبقاش جعان.
آه. في حاجات كتير صحّية، و آآ طبعًا أنا والدتي من فترة كبيرة آآ، قُلت لها إن طبعًا ما فيش ما فيش أكل، ما فيش وجبة، غير لما يكون فيها خضار، وفاكهة. أو يكون فيها الفاكهة بعد كده، بس ناكل آآ لازم يكون فيه الخضار.
آه. إمم. طب أنت بتفطر إيه مثلًا؟
آآ فطاري بيبقى دايمًا حاجة فيها بروتين عالي، وفي نفس الوقت فيها كربوهيدرات معقدة. آآ زي مثلًا آآ يكون طبعًا عيش، و وبيض، و وطبعًا بيحُط ساعات يبقى معانا فول، وساعات بيبقى معانا جبنة بيضة، اللي هي القَريش. الحاجات دي آه. الحاجات دي بسيطة، ما فيهاش زيوت كتير، ما فيهاش توابل كتير. آآ و وبقى ب ساعات بننوّع بقى ن نحُط طُرق معينة، نخلّي الجبنة طعمها حلو، نخلّيها كريمي شوية، نحُط عليها زبادي، نضربها في الخلّاط. آآ الفول مثلًا آه، بنحُط عليه شوية لَمُون بملح، وبيبقى طعمه حلو كويس. برضه ب باعتدال من غير ما نزوّد الحاجة. الح أكل ده بسيط، آآ وفي نفس الوقت يبقى مثلًا البيض مسلوق أو حاجة، أو ساعات نحبه مقلي، حاجات صحّية، ما فيهاش أي حاجة، وطبعًا معانا خضراوات، بيبقى معانا مثلًا على حسب اليوم.
آه. آه. وكده صحّي. إمم. إمم. إمم. جميل. آه. ده بالنسبة للصبح يعني، ده الفطار.
آه، بيبقى مثلًا خيار، جرجير، دي الح دي بصراحة باشوفها، أو السلطة باشوفها الوجبة ال ال الحاجة المهمة، اللي هي الحاجة اللي ربنا خلقها، وفي نفس الوقت فيها عناصر كتير جدًا مفيدة، والإنسان أصلًا لو قعد ياكل الخضار ده، وياكل الفاكهة دي كتير، مش هيبقى عنده نَقص في أي عناصر، ولا حديد ولا أنيميا ولا أي حاجة خالص.
إمم. جميل. آه. باقية اليوم بقى، بيبقى إ عبارة عن إيه؟
آآ طبعًا الغدا بيبقى زي ما معروف عند ال المصريين، بيبقى فيه بقى الأكلة اللي هي فيها بروتين، اللي هي بيبقى مثلًا فراخ أو لحمة أو سمك أو لو ما فيش مثلًا لحمة النهاردة؛ بيبقى فيه عدس أو فاصوليا أو الحاجات اللي بالرز دي.
آه، بروتين نباتي مثلًا يعني. آه.
آه، يبقى بروتين نباتي أو بروتين حيواني، وتبقى أكلة شدي كبيرة شوية عن الفطار، باكل مقدار معين من الرز ويبقى معاها ال الفراخ أو اللحمة أو البروتين ده، وطبعًا السلطة زي ما قلنا جاهزة و وباحب الشوربة بصراحة، باحب ال الشوربات، بتبقى لذيذة عندنا في مصر.
آه. إمم. آه. أي نوع؟
أي نوع عادي آه، ما عنديش مشكلة في <chuckles> في أي حاجة بط أو فراخ أو لحمة، أي نوع باقدر أشربه يعني عادي. العشا بيبقى ش آه بيبقى شبه الفراخ شوية، شبه قصدي الفطار آآ بيبقى <laughs>
آه. إمم. حلو، حلو. <laughs> طب هو هو يعني ممكن في التغذية الصحية الشخص يتعشى، والّا ممكن يلغي وجبة العشا؟
آآ لأ، يع أنا شايف حتة إلغاء العشا، ده مش مش كويّس، لإن الإلت
يعني أنت شخصيًا بتلغيها والّا لأ؟
لا أنا مش بالغيها طبعًا، أنا لازم يبقى في عشا، حاليًا آه، حاليًا لازم يبقى في عشا. آآ بيبقى مش شرط على فكرة إن أنا اكُل وجبة وتبقى عشا لأ، طب ما أنا ممكن آكُل مثلًا زبداية، علبة زبادي أو ممكن آكُل مثلًا تفاحتين وانام، أنا كده اتعشيت. بس طبعًا جسمك لو أنت من الغدا لحد الفطار تاني يوم، بيبقى حوالي أكتر مرتي يعني مثلًا لو كل يوم أكتر من 12 ساعة، حوالي 14 ساعة جسمك جعان، هيفضل برضه هتفضل جعان، وبطنك وجعاك. آه وقت كبير جدًا. لازم يبقى في ح بنسميها سناكس بقى. آآ ممكن يكون سناك صحّي، اللي هو شويّة مثلًا آآ سلطة فواكه على زيت زيتون، آه الحاجات دي بتبقى كويّسة، و وفي نفس الوقت مش بتزو ي السعرات الحرارية بتاعتها قليلة.
إمم. تمام. لازم آه. آه. وقت طويل. آه آه. إمم. آه جميلة. إمم. وسهل تن وسهل تنفيذها يعني. آه. إمم.
آه سهلة، بأي س آه التلاجة، سكينة، خلّصت.
آه. طب يا ترى في مواعيد محددة للفطار، للغدا، للعشا، في مواعيد منظّمة، والّا عادي؟
الحاجات هو بالنسبة لي، مش أوي الصراحة، أنا مش مش شخص perfect أوي، لكن بيبقى غالبًا، آآ، الصبح بيبقى على الساعة 09:00 كده 10:00 باقوم أفطر، بطبيعة شغلي طبعًا، شغلي بيبقى بع بيبقى بعد الضُّهر، فبالتالي باصحى عادي براحتي وبافطر عادي، وحتى لو والدتي مش موجودة أنا باعمل الفطار، والغدا بقى بنتجمع حواليه كلنا، بيبقى حوالي الساعة 16:00، 17:00. والعشا على حسب بقى، يعني العشا لو أنا في الشغل ورجعت متأخر باتعشى وأنام، لو أنا معاهم في البيت يبقى هنتعشى مع بعض سوا.
إمم. آه. إمم. آه. جميل. آه. آه. طيب، آآ، فيه حاجة كمان. أنت بتعمل إيه بقى في الأعياد؟ أو لو فرح وعزومة، يعني لو حد عازمك، بتعمل إيه في العيد، بتعمل الحاجات دي ده بيبقى فيها أكل كده معيّن ومخصوص، بتتصرف إزاي؟ يعني عندك حيلة كده بتعملها بحيث إن أنت تستمتع و وتبقى موجود وتاكل، بس من غير ما تسرف يعني أو تبقى كلت كتير يعني؟
آه. كتير، آه. الح آه. طبعًا. طبعًا في العزومات أو في الأفراح، بيبقى فيه كذا صنف كتير وكل فيه موجود كميّات. آآ، فالهدف اللي إحنا ما نركزش على على نوع واحد، إحنا ممكن ناكل من كل ناحية أو من كل حاجة شوية، وفي نفس الوقت بابعد أنا من نفسي عن الحاجات اللي فيها سكر كتير أو الحاجات اللي فيها سعرات حرارية كتير. حتة السعرات الحرارية دي الناس بتخاف منها، يعني إيه؟ هو أنا هامشي بآلة حاسبة، إن اقعد بقى احسب الرز ده فيه قد كام سعره وكده، لأ، هو مش كده الإنسان بيحسب سعراته بتاعة اليوم أو ال آه، السعرات الحرارية.
آه. آه. إمم. آه. بس أنت عارف بقى، بيبقى أكل العزومات بيبقى دسم شويتين، و أو مثلًا يعني، في العيد مثلًا، بيبقى فيه أكل مخصوص كده وبيبقى برضه معمول يعني، مش بشكل صحّي، بيبقى صعب شوية صح؟ ولو مثلًا في شُغلّك، زمايلك متفقين هتعملوا غدوة أو هتعملوا أكلة، بتبقى برضه الأكلة فيها نوع من ال الدسامة شوية، بتتصرف إزاي يعني، بتاكل والّا ما بترضاش والّا بتعمل إيه؟
آه آه. أيوه. بيبقى صعب فعلًا. آه، بس هو على حسب ال الأسبوع ماشي إزاي. لو مثلا ما فيش مشكلة إن الانسان ياكُل وجبة دَسِمة، بس ما ياكُلش آآ، كتير. اللي هو يكون مثلًا النهارده خلاص هم جابوا أكل، اشترينا أكل كلنا، أو أو كلهم هيتشروا أكل وأنا لأ. أنا ممكن آكُل النهارده، بس اكون خلاص، طول اليوم أنا عارف في دماغي اللي أنا أكلت النهارده أكل بالقدر الفُلاني. أخدت مثلًا النهاردة كده 1500 سُعرة، فبالتالي الغدا بتاعي هيبقى صغير شوية، والعشاء بتاعي هيبقى صغير شوية. عشان أعوّض خلاص يبقى اليوم كله دخله نفس ال إيه، السُعرات بتوع ال3 وجبات. مش
آه. آه. إمم. طب في موقف أنت اتعرّضت له كان زي كده؟ كنت في مكان وفي عزومة، أو أكل كده و وأنت وقفت كده و وكنت بتاكل بحَذَر، عملت إيه؟
آه طبعًا. هو في مواقف كتير بسبب ال اللي الناس مثلًا يكون حد قريّب مننا أو كده، بيبقى فيه عَشَم وكده، ما ينفعش إن أنا آكُل حاجة بسيطة، وزي ما باقول كده حاس
آه. طب رد فعل اللي حواليك إيه؟ عملت إيه؟ <chuckles>
حاس آه. حاسب سُعَراتي كده، وآكُل معلقتين وامشي. لأ ده هو يقول لي: "لأ خلاص أنت مش طالع من المكان ده، أنت لازم تاكل تخلّص طبقك كله، أو تخلّص حاجتك كلها." فده طبعًا بصراحة أنا باقعد أعمل نفسي باكل يعني، أقعد آكُل كده معلقة واكُب نص، واكُب النص التاني. آآ حاجات كده. أقعد مثلًا، امسك عيش، أقعد أكني ب-باقطّع عيش وبتاع.
آه. آه. إمم. <laughs> يعني ب بتحاول تمثّل إنك بتاكل.
آه. بحيث <chuckles> بحيث ما ياخدش باله.
وبتقدر فعلًا، بتقدر ما تاكلش؟ إمم.
آه عادي، باقدر ما باكلش يعني بيبقى ليّا طُرُقي، آآ وكده لغاية هو إيه، لغ ح بحيث ما ياخدش باله، بعد يعدّي وقت شوية، أقول له: "خلاص بقى أنا مش قادر،" فباقوم.
آه. جميل جدًا. طيب ب بالنسبة للبهارات، وال والصلصات التقيلة، والحاجات دي، بتتصرّف إزاي؟
أنا بعيد عنهم تمامًا، لإن أنا كان عندي جالي ارتجاع مريء، بسبب ال آه. بسبب الأكل التوابل، وال والحاجات الحامية شوية، اللي هي إحنا بنسمّيها في مصر التخديعة. آآ الأكل. والحاجات التوابل دي بتعمل التهابات في المعدة أصلًا للإنسان الطبيعي، لكن الحمد لله بيفضل ياكلها، لإن جدار الم المعدة إلى حدٍ ما ماسك نفسه. وبعد كده الدنيا بتفُك شوية و ويبدأ يتعب يعني. فأنا حاليًا باكره التوابل خالص، مش باحبها.
إمم. آه، آه. آه. آه. طبعًا. ياه! آه. سلامتك. طب دل طب دلوقتي لو ال الحلويات، إيه وضعها معاك؟
بتزوّد لي ال الموضوع آه. برض الحلويات في بعضها ال الحلويات الهادية باكلها، الهادية اللي هي مثلًا ما فيهاش سكر كتير، بيبقى مثلًا آه.
إمم. يعني الإنسان يعمل ياكل، أو يعني أو أنت بتتصرّف إزاي، إنك مثلًا هتاكلها بس من غير ما تحس إنك ج جعان، جعان حلويات، جعان حاجة زي كده، بتتغلّب على الشعور ده إزاي؟
آه. الح الحلويات من أكتر الأكلات اللي ممكن أي حد يدمنها بسهولة، بسبب السكر الشديد اللي فيها. آآ أنا بالنسبة لي، ب بابقى حذِر في ال في الحلويات بالذات، لإن هي شديدة ال يعني هي فيها سعرات حرارية كبيرة جدًا. فممكن الإنسان اللي لو حد مش واخد باله، لو أكَل لو حضرتِك مثلًا ناخد مثال، عارفة مثلًا ال ال البار بتاع ال بتاع السودانية؟ اللي في المولد، آآ المولد آه. البار ده بيبقى فيه سُبع مِيّة سُبع مِيّة سعرة حرارية ل800 سعرة حرارية، يعني بالتالي ت حوالي 3 أرغفة عيش أو 4
امم. آه. امم. آه. آه، آه، حلاوة المولد. آه. آه. امم. دي ناس كتير بتحبه جدًا. امم.
آآ، فده ب آه، فممكن الواحد يكون قاعد في قعدة كده، ياكل 3 أو 4 وهو مش واخد باله. دول ال البار الواحد فيه حوالي 3 أرغفة عيش أو 4 فبيزود الجسم جدًا بصراحة.
امم. بصراحة أنت طريقتك في التغذية الصحية جميلة جدًا و ومفيدة، وأحب أسمع منك آخر حاجة يعني لو تقول لي، نصيحة كده لحد سريعة كده. آآ إيه احتياطاته، عشان يعمل تغذية صحية، من غير ما يكون حاسس بالحرمان وبالجوع؟ سريعًا يعني. يهتم بإيه وما يهتمش بإيه؟
آه. أ أنا شايف إن آه الإنسان ب لما يبدأ ي آه، الإنسان لما يبدأ يعرف سعراته الحرارية، وبيعرف كل حوالي أسبوعين كده، يعرف كَل أكل فيه قد إيه فيه سعرات؛ هو من نفسه بعد كده بيبقى تقريبًا، آه، أنا عارف الرغ الوجبة دي خلاص كده، أنا خدت كده سعرات معيّنة. آآ، وفي نفس الوقت يختار الحاجات الصحية اللي ربنا خلقها، مش الحاجات المتصنعة أو المعلبة أو الحاجات دي كلّها، بيبقى فيها خطر الحقيقة. فهو ينوع في أكله ويعتمد أكتر على الحاجات اللي ربنا خلقها، زي ما قولنا بقى، الخضار والفاكهة والبروتين الطبيعي، اللي هو من غير سمنة كتير أو من غير زيوت كتير، وبالتالي ويشرب مَيَّة كتير، دي كده خلاص إن نظامك صحّي ومش شرط يجوّع نفسه. ممكن ياخد حاجات شبه الفاكهة والخضار، ما فيهاش سعرات حراريّة كتير، يقدر ياكل منها براحته.
آه. آه. امم. آه. آه. كل ده يخليه ياكل أكل صحّي، وفي نفس الوقت هو مش محروم ومش حاسس بجوع، آه. إمم.
آه بالضبط. وف وفي نفس الوقت بينزل في الوزن.
صح. آه. جميل جدًا. أنا استفدت جدًا من كلامك ومبسوطة جدًا بيه. وإن شاء الله نكمل كلامنا في مرّة تانية.
تمام. إن شاء الله.